بُصي هاقول لِك يعني، هو الفكرة أصلًا إن هو مش فاهم الجزئية دي، يعني حتى أنا كنت باحاول أفَهّمه فكرة إن هو إيه اللي هو أصلًا يعني هي مش هنفضل نصرف دايمًا أكيد طبعًا هي لفترة معينة لحد ما هي تخلص أنتِ فاهمة قصدي، والجهاز والكلام ده وكده لحد ما هي تخلص وبعد كده إيه هو مش فاهم الحتة دي، هو ما كانش قادر يفهم الحتة دي، بالعكس يعني عارفة اللي هو لو بصّيت لها بقى بصراحة من غير ما أكدب عليكِ، هو أنا عارف الموضوع حساس شوية، بس لو بصّيت لها بصراحة أنا يمكن رزقي زاد بسبب الموضوع ده، يعني بسبب إن أنا باساعد وكده والله العظيم بجد أنا رزقي زاد، فباحسب باحسب دايمًا إن أنا مثلًا أنا كنت باقبض قبضي مثلًا 10.000 مرة واحدة زاد ل نقدر نقول مثلًا 18.000 أو 20.000 مثلًا فأنا شايف إن 10.000 اللي رايحين دُول، أنا كده كده من غيرهم أو بيهم أنا كده كده ال10000 مكفيينّي، وما دام ال10.000 مكفيينّي يبقى ما فيش مشكلة إن أنا آخد ال10.000 بتوعها دُول وأساعد بيها. هو برضو كان نفس الكلام يعني هو كان نفس الكلام وكان معايا في كل حاجة برضو، يمكن هو كان رزقه أعلى منّي بصراحة عشان أنا قُلتها له قبل كده، قُلت له أنت رزقك أعلى منّي عشان أنت خاطب وفي نفس الوقت إيه في نفس الوقت بتصرف على حد مش مش من عيلتك زي ما أنت بتقول وحد زي ما أنت بتقول يعني ده كبر جبر خواطر حاجة مش وحشة يعني، حاجة كويسة أنت لو أنت ما جهزتش طَب ما أنت عندك وبتاع، طَب ما أنت فاهمة قصدي ربنا يكرمك أكتر بالعكس. يعني كف يكفي بس إن أنت عيلتك شايفينك حاجة كبيرة.
امم، امم. أكيد طبعًا. اهم. اهم. امم. امم، امم، امم، امم. امم، امم. فاهماك. فاهماك والله، و يعني أنا أنا فاهمة جدًا، فاهمة جدًا اللي أنت حاسس بيه و فاهمة، والصدمة ال اللي أنت أخدتها بسبب كمان صديق مُقرّب كمان يعتبر، ما هو أنت يعني أنت ومجموعة من صُحابك اللي هُم برضو قريبين يعني أكيد برضو صديق مُقرّب ليك وخلاص متفقين على حاجة و وأحييك بجد على إن أنت بتبُص ليها من منظور تاني، إن أنت آآ، إن واثق في ربنا إن هو هيوسعها عليك، علشان أنت بتكرم حد، وبتعمل خير، فبُص لها إن أنت بس بتعمل خير وربنا هيكرمك بدل حاجة لأ، حاحج حاجتين هتبقى الضعف، وآمم، عايزة أقول لك يمكن هو اتشغل بس علشان فعلًا بقى عنده مسؤوليات، ويعني مسؤوليات بس كانت كانت مسؤوليات عيلته بس بقِت مسؤوليات برضو آآ، يعني حياة جديدة و ولسه هيدخل يعني حياة جديدة وكده، فأكيد برضه بيجَهّز ليها وهب يعني بيصرف مصاريف بقى سواء على الخطوبة أو على كمان تجهيزه للجهاز، فمش عايزاك تقلق يعني عايزاك تبقى اللي هو إيه مُتفهم شوية الموضوع بحيث إن أنت تنزل الload ده من عليك. أنا مُتفهِّمة جدًا الصدمة بس من الأول إن أنت كنت متّفق معاه على حاجة، وبعدين ده اللي حصل، بس أعتقد زي ما أنت ما بتقول كده هو الموضوع مش مأثّر عليك زيادة أوي، إن هو يبقى load عليك في النفقات أنت وأصحابك التانيين، ف وطالما أنت حاطط في دماغك إن هو خلاص أنا باعمل عمل خير، فما تقلقش أنت ربنا هيكرمك كده كده، أنت بتعمل حاجة لله فهتترد لك.
مش فاهم كده ليه. دي حقيقة. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. امم. دي حقيقة، بالضبط كده. أيوه.